مفهوم طبعًا، يعني فاهمة إحساسِك كويِّس أوي، وطبيعي إنِّك تحِسِّي بده، يعني أنتِ كده مش بتبالغي، بالعكس يعني طبيعي إن أنتِ تحِسِّي بالزَّعل، خصوصًا إن النَّقد هنا جاي من أقرب حَدّ ليكِ يعني زوجِك، بتبدأي تحِسِّي إن أنتِ مقصِّرة في حاجة، طب إن أنتِ مثلًا عملتِ حاجة مُعيَّنة غلط، طب إن أنتِ مش كفاية، كمان بتبدأي تراجعي نفسِك كده طول الوقت، إن أنتِ مش مكفيَّاه، أو إن أنتِ مش قادرة إن أنتِ تسيطري على البيت، أو إن أنتِ تكوني بصورة أحسن، أو بصورة زي ما هُم عايزين منِّك، بس خلّيني برضه أسألِك كده، أنتِ لمّا بتتعرَّضي للنقد، أنتِ بتقولي بتبدأي إن أنتِ آآ تنفعلي، فبيحصل ما بينكم خلاف، هو أنتِ ما بتجرّبيش إن أنتِ تشرحي موقفِك بعد الإنفعال أو بعد الخلاف ده ما يحصل؟
بالضبط، آه. أيوه. أيوه بالضبط، إمم، بالضبط. آه. آه. يعني ما يعني جَرَّبت مرة كده بس، بس مش على طول خلاص زهقت يعني، أنا آآ نفسيِّتي بقت تعبانة يعني، فاهمة؟ أنا أنا باحاول أعمل كُلّ حاجة كويِّسة و وأأدّي اللي عليَّ وكده، بس تحِسِّي إن اللي قُدَّامي أنا باحِسّ كده، إن هو آآ عاوز ي يعني عاوز ينتقدني وخلاص، عايز يطلّع زي ما بيقولوا كده أي كلام وأي عيب يطلع عشان يبقى في حوار يتبنى وخلاص، فأنا طبعًا بتلاقيني بانفعل، بأرُدّ بقى ب بحماس أوي، وبأَرُدّ ب بعصبيَّة شديدة، فده طبعًا بيخلّيني في موقف بايخ يعني ما
إمم. مفهوم. أكيد، طبعًا. معاكِ حق فعلًا. إمم.
ساعات حَقِّي بيضيع، يعني حَقِّي بيضيع، في إن أنا آآ آخُد حَقِّي يعني، باطلع غلطانة.
معاكِ حق فعلًا، خصوصًا إن أنتِ بتبدأي إن أنتِ تنفعلي، أو إن أنتِ مثلًا تدافعي أو تهاجمي، علشان دماغِك شَغَّالة إن الشَّخص اللي قُدَّامِك بيتكلّم معاكِ بصيغة مش مناسباكِ، أو بيتهمِك بحاجات مش موجودة فيكِ، فأنتِ بتبدأي تدافعي عن نفسِك، أول حاجة بتيجي في دماغِك بتعملها إن هي بتبدأ تهاجم، إن هي بتبدأ تدافع. فأنتِ جربتِ قبل كده إن لمّا ده يحصل، إن أنتِ مثلًا تسمعي النَّقد للآخر، وتوقَّفي كده وقفة قصيرة كده تتنفِّسي كده بالرَّاحة، عشان تفكَّري هتردّي تقولي إيه، عشان مثلًا بعد ما ت ما تقفي كده وقفة، وتفصلي وتعرفي تتنفِّسي بهدوء كده، هتبدأي يعني تردّي رَدّ هادي شويَّة أو أقوى، جَرَّبتِ تعملي ده؟
أيوه. أيوه. فعلًا.